Écoute, j'aimerais, heu, j'aimerais bien que tu que tu me donnes des conseils. Heu, parce que, heu, parce qu'en fait, heu, je me sens vraiment partagé, heu, sur un dilemme, heu, assez, heu, bah, sur un su sur un dilemme, heu, assez nul quelque part, mais heu, mais en fait, heu, émotionnellement, ça me touche de fou, et heu, en fait, ce serait vraiment la la pratique du surf, le surf, heu, surf sur l'eau, hein, et heu, et c'est vrai que, mmh, en fait, j'ai vraiment envie, heu, j'ai vraiment envie d'essayer, heu, de faire du surf parce que, ben, quand j'étais plus jeune, hein, tous les sports de glisse, heu, le snowboard, le k ski, le roller, le skateboard, c'était vraiment des choses que qui me passionnaient et heu, j'étais plutôt b même p assez doué, en règle générale, hein. Bon, j'étais pas non plus un un professionnel, heu, dans le domaine, mais en tout cas, je me je me débrouillais relativement bien.
Mmh mh. Mmh. Ouais. D'accord.
Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai 40 ans et heu, en fait, je sens que mon corps, il est plus tout à fait pareil, et heu, et en fait, heu, ça me fait peur, en fait, de me dire que là, je vais être, heu, enfin tu sais, il y a i i il y a pas de il y a pas de bassin d'essai quelque part, tu vois? Tu es au milieu des vagues et en fait, les vagues, elles sont elles sont énormes et heu, et c'est vrai que, moi, ces vagues, elles m'impressionnent vraiment beaucoup, et heu, ben, j'ai pas forcément d'endroit où je peux entre entre guillemets «pratiquer» avec des, heu, des des bébés vagues, tu vois? C c c'est c'est directement le c'est directement le grand bain, et heu, et ça me fait super peur, mais heu, ça ça me en fait, ça me fait peur, des fois, où ça me fige, quoi. Tu vois, je suis là au bord de l'eau avec ma planche et en fait, enfin, je je m me me juste, en fait, les l envisager de me mouiller, heu, enfin, c'est juste pas possible tellement je suis bloqué quoi.
Oui. Mmh. <chuckles> Oui, je vois oui. Mmh. Ouais, je, bah, je déjà je je compatis, parce que c'est c'est pas évident de d'avoir vraiment une un souhait et de pas réussir, heu, de rester bloqué, heu, avant de le l'atteindre finalement. Hem, mais heu, je pense que tu tu tu vas pouvoir, heu, trouver des solutions, heu, en tout cas, j'en suis, heu, convaincu. C'est c'est, hem, c'est jamais évident, heu, de se lancer dans dans quelque chose de tout à fait nouveau et et comme tu le dis, heu, directement dans le grand bain. Heu, il y a beaucoup d'activités, on peut commencer doucement, heu heu, et et se faire la main, heu, toi, c'est pas le cas, donc heu, bah, évi donc ouais, c'est p ça doit pas être simple de de se retrouver devant les vagues, heu, j'imagine que ça doit pas être simple. Hem, mais est-ce que tu as, hem, alors je sais pas, selon dans la zone dans laquelle tu tu fais ça, des personnes aussi qui en font? Heu, autre que toi, heu, qui qui pourraient peut-être, heu, t te c'est d alors déjà te donner quelques conseils et puis, finalement, te dire: «Bah bah vas-y, viens avec moi, on on se lance ensemble et puis, comme ça, si jamais tu tombes, bah, vas-y, je suis à côté, t'en fais pas». Enfin, ce genre de de personnes, qui pourraient te rassurer, finalement, et te motiver à te lancer?
Ben, écoute, c'est vrai que, c'est un spot où il y a énormément de monde, hein, de toute façon. Heu, c'est un spot qui est aussi, heu, mondialement connu parce que, heu, justement les vagues sont, heu, sont, heu, sont vraiment soi-disant parfaites pour, heu, pour pouvoir, heu, ben, «commencer» entre guillemets, et heu, et c'est vrai qu'il y a des, heu, en en fait, c'est assez bizarre ce que je vais dire, mais heu, mais en fait toutes les personnes qui rentrent dans l'eau avec leurs planches de surf, enfin en fait, c'est que des mecs. On dirait que c'est professionnel du truc et heu, ils y vont en mode normalus, heu, et puis tu sais? Ils ont même le look, tu vois? Le look du surfeur, heu, un peu stéréotypé mais tu sais? Tu tu vois? Vraiment le gars tu te dis: «Ouais toi, de toute façon, toi ça se voit juste à ta tête que, de toute façon, tu es né avec une planche de surf quoi». Alors que moi quand je me regarde, je me dis: «Mais enfin moi, je suis plus du domaine de l'enclume» heu, où heu, voilà quand je vois les vagues, et puis en plus, heu, dans cet endroit là qui est aussi paradisiaque, hein, parce que, heu, voilà les plages sable blanc, heu, la mer transparente, le soleil à l'horizon enfin vraiment là, pour le coup, le le cadre il y est vraiment.
Mmh mh. Mmh mh. Le fameux look surfer! Mmh.
Mais heu, mais je sais pas, cette appréhension de me dire qu'il y a des endroits où il y a des rochers, heu, où je me dis: «Mais en fait si je tombe je vais m'écraser sur un rocher, enfin en fait il y a que ma planche qui va flotter et je ne vais même plus être au bout». Heu, tu vois? C'est vraiment ça le le alors après je sais, hein, j'abuse peut-être un peu, je suis peut-être un peu parano et tout, hein, mais heu.
Moui. Non, non moi ça je je je ne me vois pas, heu, devant une grande vague là et et me lancer non plus, heu heu, comme ça, heu, on va dire comme on dit: «La fleur au fusil». Non c'est ça ça me paraît tout à fait normal, hein, comme réaction, et je pense que même ces ces fameux surfeurs au au look de surfeurs, les 1re fois, ils ont pas dû se lancer comme ça, heu heu, si facilement, hein, heu, il y a de grande chance, heu.
Ben la plupart, ils se sont lancés quand ils étaient jeunes en fait et quand on est jeune, on est un peu insouciant et c'est vrai que moi quand j'avais 20 ans, heu, je me rappelle bien, hein, j'étais un peu une tête brûlée et c'est vrai que, plus c'était haut et plus ça faisait kiffer quelque part. Heu, et puis je me posais pas autant de questions, heu, à me dire, heu, me dire, heu, ben voilà, tu vois?: «C'est de l'eau, c'est une planche, enfin ça sert à ça et puis on y va». Alors que là, aujourd'hui, ben voilà quand j'essaye de de de faire des, heu, des, heu, des des juste en fait, je mets la planche dans l'eau et je m'allonge sur la planche parce que c'est vraiment le le, tu sais? Le 1er, heu, le 1er le le le le ressenti quelque part où on te dit voilà: «Faut que tu apprennes aussi à comprendre le courant et ce genre de choses».
Mmh. Oui. Mmh.
Mais en fait, heu, même des des des petites vagues, heu, enfin, j'ai l'impression que la planche, elle s'en va comme une fusée ou enfin, je me dis: «Mais c'est, enfin, en fait, c'est incroyable» et heu, et c'est vrai que j'ai j'ai j'ai j'arrive pas en fait à me Tu sais? J'arrive pas en fait à me à me déstresser. Je me sens raide et je me sens vraiment comme un bâton quoi.
Bah pour le coup, hem, ouais, c'est c'est pas c'est c'est pas évident, heu, comme situation, mais vraiment, je pense que l'idéal, c'est c'est que tu aies quelqu'un. Je sais pas s'il y a des personnes parce qu'il y a toujours beaucoup de jeunes dans ce genre d'activités, mais il y en a aussi souvent qu'ont en fait qui surfent depuis des années, heu, qui sont qui sont plus là juste pour le frisson et qui, heu, qu'ont qui sont peut-être plus dans ta tranche d'âge, qui peuvent peut-être comprendre aussi, heu, bah que bah, la forme physique, elle elle baisse et que, heu, qu'on a pu, heu, on va dire la la jeune vingtaine, heu, bah, heu, mmh, c'est pas c'est pas aussi simple et et du coup, heu, peut-être te rapprocher simplement discuter avec, heu, avec, heu, ces per ces personnes-là, et il y a certainement, heu, une personne que qui qui se fera un plaisir finalement de te montrer, de te rassurer, et je pense vraiment quelqu'un qui soit à côté de toi et qui, heu, qui fasse ce côté, heu, comme tu dis là «ressenti» où tu nages avec ta planche en dessous de toi, heu, et qui le fasse à côté de toi qui qui qui te parle en même temps finalement est-ce que ça te t'aiderait pas à passer un cap? Et te dire, heu: «Bah, ah bah finalement je suis arrivé plus loin que d'habitude et bah là je l'ai j'ai pas du tout du tout pensé» parce que finalement, heu, tu étais occupé à à à discuter avec le l'autre personne ou en tout cas vous faisiez l'activité, heu, à plusieurs. Est-ce que finalement ça serait pas le mieux, heu? Pour te on va dire, heu, ne pas être autant préoccupé.
Bah, écoute Bah écoute, c'est possible, hein, parce que parce que c'est vrai que c'est vrai que tu as raison et tu mets quand même le doigt sur, heu, sur quelque chose d'assez important et heu, je me sens un peu tout seul, heu, parce que j'ai déjà essayé, heu, des cours collectifs.
Mmh mh.
Et heu, et c'est vrai que, heu, voilà, toutes les personnes, heu, arrivaient au moins à tenir debout sur la planche, ce qui est ce qui est pas du tout mon cas, hein.
Mmh mh.
Et heu et c'est vrai que que, peut-être, de me retrouver avec quelqu'un de de de mon niveau avec qui partager peut être, heu, peut être une bonne, heu, u une bonne, heu, une bonne alternative quelque part. Heu, parce que, comme tu dis, heu, ça me permettrait év éventuellement de détourner mon attention, heu et heu, et de, peut-être, heu, réaliser, heu, ben, que qu'au final, c'est pas compliqué. Je t'avouerais que, même quand tu dis ça, j'aimerais trouver quelqu'un qui soit encore plus nul que moi. Parce que, heu, techniquement, ça me permettrait de pouvoir, heu, ben, tu vois, me sentir en confiance et me dire que que, bah qu'au final, heu, je suis pas tout seul dans ce cas-là, quoi.
Ah. Oh, tu sais, parfois, hem, alors, il faut bien il faut bien tomber, c'est pour ça, je te disais de, potentiellement, parler à plusieurs personnes, heu, dans ta tranche d'âge. Je dis, tran dans ta tranche d'âge, parce qu'à à en fait, on a on a des affinités plus faciles avec des personnes de notre tranche d'âge et arrivé à un certain âge, bon, bah, on prend les choses, heu, finalement, plus à la légère et on on est moins dans la performance et dans le fait de vouloir montrer, heu, les choses à tout prix, heu, qu'on sait faire. Heu, donc, ça peut aider, déjà, de ce point de vue-là et puis, même quelqu'un qui a de l'expérience, finalement, bah, il sait comment il a débuté et heu, i i il, bah, il aura juste envie de te montrer finalement, de te dire: «OK, là, tu en es là. Bon, bah, écoute, moi, il y a un truc que j'ai réussi à faire, hem, hem, pour, heu, réussir, par exemple, à me mettre debout, heu, les premières fois, bah, c'est que j'ai fait comme ça, vas-y, tiens, essaye». Des petites astuces finalement et ce qui peut t'aider à progresser un peu plus vite, finalement. Si c'est une personne qui est qui est pas, heu, on va dire, heu, à vouloir, heu, aller vite à tout prix, heu. Bon, heu, non, heu, tu tu peux tomber sur quelqu'un qui, finalement, t'apporte, heu, même plus que de simples cours, hein, parfois.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que j'y avais pas pensé non plus. Heu, l'aspect heu, l'aspect, heu, quelqu'un d'expérimenté, qui prend le temps, heu, bah, de de lui aussi se remémorer, heu, ben, tous les tous les passages par lequel il est déjà passé. Hem, c'est vrai que peut-être que c'est ça ça me paraît peut-être une bonne idée et et peut-être qu'au final, heu, le choix du partenaire ou ou même du professeur comme voilà comme tu as l'air de le dire
Mmh.
au final peut être vraiment très déterminant puisque, selon la manière pédagogique qu'il aura de m'enseigner, heu, le surf, ben, au final, peut-être que lui, effectivement, il comprendra, heu, certains de mes blocages et qui feront que que peut-être, heu, il arrivera à à trouver les mots justes pour, heu, pour me permettre en fait, de de quelque part, heu, sauter dans le grand bain.
Mmh. Ah puis n'oublie pas, heu, tu sais, heu, quelqu'un qui se met, heu, au sport, heu, à 15 ans ça, on en voit tous les jours, mais quelqu'un qui qui se met à un sport qui est pas évident, arrivé à certains âges, ben, on n'en rigole pas. C'est on respecte parce qu'on n'aurait pas tous le courage de le faire, et dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est comme ça, donc, heu, faut pas que tu craignes finalement de que tu sois pas, heu, au niveau des autres parce que en fait, finalement, heu, ça se respecte quelqu'un qui qui prend, heu, le taureau par les cornes, heu, et qui qui se dit: «Bah, OK, heu, c pff, c'est c'est peut-être pas de mon âge, mais allez, j'y vais et et et je me lance», donc heu, faut aussi que tu que tu te dises que finalement le c'est c'est plutôt courageux, heu, dans un sens.
Mais en tout cas merci beaucoup, pour, heu, pour me présenter les choses comme ça, parce que, heu, parce que c'est vraiment rassurant et heu, et oui, c'est vrai que j'ai plus 20 ans, mais j'ai vraiment envie de faire du surf. En-tout-cas merci beaucoup parce que tes conseils m'ont beaucoup aidé.
Avec plaisir.